ใช่ ๆ ใช่เลยค่ะ ก็รู้สึกว่าแบบ <tsk> มันเหมือนแบบ มัน เหมือน แล้วอะ เขาก็เหมือนแบบ อาหารพวกสุขภาพอะค่ะ มันก็แบบเหมือนบางที อย่างเงี้ย เมื่อก่อนเราก็กินได้ แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะแบบห้ามนู่นห้ามนี่เยอะขึ้น อย่างที่แบบคุณหมวกว่าเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบ แต่เดี๋ยวเนี้ยมันก็แบบมีแบบอาหารสุขภาพที่ให้กินง่าย แบบที่มันเป็นแบบเน้นโปรตีนด้วยนะคะ ที่ว่าแบบเหมือนแบบเอาอะไรมาปั่น ๆ เป็นน้ำอะค่ะ แต่ว่าราคามันก็ค่อน ข้าง เป็นเพราะว่าบ้าน ใช่ ๆ บ้านก็เคยดูอยู่ค่ะว่า "เฮ้ย จะแบบซื้อกินดีไหม?" แต่ด้วยราคา อ่า ราคาต่อมื้ออะค่ะ มันขวดหนึ่งก็ 100 กว่าบาท แล้วเราก็แบบ ก็ยังไม่ได้ ซื้อกิน สักที เพราะว่ามันสุขภาพจริง มันแบบ แล้วมันได้โปรตีนด้วย ใช่ไหมคะ ว้อก ค เพราะว่าเขาบอกว่า โปรตีนน่ะมันแบบ ไปช่วยแบบ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อือฮึ อือฮึ อา จะสูงขึ้นมาอีกเนาะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ เออ อืม อืม ใช่ ค่ะ
เผาผลาญ ไขมัน เผาผลาญแบบระบบ ทำให้ระบบ ระบบย่อยอะมันดีขึ้นน่ะค่ะ ถ้าแบบเราได้รับโปรตีนถึง แต่ว่าความที่สะดวกสบายของสมัยเนี้ย ที่ว่ามันมีโปรตีนให้เราสามารถดื่มได้ง่ายขึ้น แต่มันก็ ด้วยราคาที่สูงขึ้นด้วยอะค่ะ จะให้เราแบบไปกินไต่ ไก่ต้ม อย่างเงี้ย ถูก ๆ อย่างเงี้ย มันก็ไม่อร่อย เพราะว่า ใช่ เพราะว่า ถ้า กิน ลดน้ำหนักจริง ๆ เพื่อสุขภาพจริง ๆ อะ วันหนึ่งเราต้องกินโปรตีนให้ถึงอะค่ะ แล้วก็รู้สึกว่า เออ มันกินค่อนข้างที่จะแบบเกือบโลเลยด้วยซ้ำ แล้วเราก็ไม่สามารถกินเยอะขนาดนั้น ได้อะค่ะ
อือฮึ อืม อืม ใช่ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อา ก็จริงเนาะ อืม อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม ใช่ ๆ ๆ ตัวเลือกมันเยอะขึ้น มันก็ มันก็แอบเป็นปัญหาเล็ก ๆ นิดหนึ่งอยู่นะคะ คิด ว่า อ่า แล้วคุณบ้านคะ แล้วนอกจากเนี้ยค่ะคุณบ้านเคยเจอประสบการณ์ที่ทำให้คุณบ้าน หรือว่าคนรอบข้างคุณบ้านน่ะค่ะเห็นความสำคัญของการกินอาหารเพื่อสุขภาพบ้างไหมคะ?
จริง ๆ แล้วก็ อั้ด ตุ ยกตัวอย่าง ตัวบ้านเองก็ได้ค่ะ ก็อย่างที่บอกว่า เออ พอเราอายุมากขึ้นน่ะค่ะ แล้วแบบ กินเท่าเดิม แต่น้ำหนักมันไม่ลด ไม่ลด อะไรอย่างเงี้ย บ้านก็แบบ อะ ต้องมา หันมาควบคุมแล้ว ก็ต้องแบบ เข้า แบบไปดูแบบ อินเทอร์เน็ต กูเกิลน่ะค่ะ ก็เอาน้ำหนัก ส่วนสูง เราใส่เข้าไปว่า เออ เราควรได้รับปริมาณแคลต่อวันเท่าไร อะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็จะแบบหันมาคุม ค แคลมากขึ้น อะไร ผ ประมาณเนี้ยค่ะ เพราะว่าไม่อยากให้น้ำหนักตัวเองเพิ่มขึ้น เพราะว่าจริง ๆ ปีเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมา 2 โลอะค่ะ เราก็สึกว่า "เฮ้ย! แบบมันไม่ได้แล้ว ถ้าเรา แบบ ตาม ใจปากอยู่ อย่างเงี้ย มันก็จะยิ่งเพิ่ม เพิ่มขึ้น" แล้วพอเราแบบน้ำหนักเพิ่มขึ้นน่ะ โรคแบบอันตรายมันก็จะถามหาแล้วอะค่ะ ก็เลยแบบ ใช่ ตอนนี้ก็เลยแบบ ปรับตามแบบ BMI ใช่ค่ะ ว่าแบบ "เออ เรา เราควรแบบกินเท่าไร?" อะไรเงี้ย แล้วแบบพยายามคุมแคลค่ะ แต่ก็ไม่ได้เคร่งเกินไปนะคะ ก็ยังแบบ เออ มีแบบชีตเดย์ 1 วัน อะไรอย่างเงี้ย ต่อสัปดาห์ด้วยค่ะ เพราะว่าแบบ ถ้ารู้สึกว่า ใช่ ๆ ถ้ารู้สึกว่า มัน แบบเคร่งเกินไป อย่างเงี้ย มันจะแบบ ทำให้ ตัวเองไม่ มีความสุขอะค่ะ ก็เลยเอาแต่แบบพอดี ๆ ใช่ค่ะ แล้วทาง คุณ อา ใช่
ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม จริงค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ อืม ก็ดีนะคะ อืม ใช่ ๆ ใช่ เราต้องมีความสุขกับมันด้วยเนาะ อืม ค่ะ
แล้วทางของคุณหมวกล่ะคะ แบบเคยเจอประสบการณ์ที่ทำให้คุณหรือคนรอบข้างอะค่ะเห็นความสำคัญของการกินอาหารเพื่อสุขภาพ
ค่ะ